สวัสดีครับคุณบ้าน
สวัสดีค่ะคุณหมวก วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ? ค่ะ สบายดีนะคะ?
เป็นยังไงบ้างครับ? โอเคเลยครับ แต่ว่าร้อนนิดหน่อยครับ อากาศ
อืม ตอนนี้อยู่บ้านหรือเปล่าคะ?
อยู่บ้านครับ อยู่บ้านครับ
ค่ะ อา แล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยปกติชอบทำอะไรคะ?
ทำงานอดิเรกไปเรื่อยนะครับ ก็ ดูหนัง ฟังเพลง พวกเนี้ยครับ
อืม ค่ะ แล้วเวลา เอ่อ ทำงานน่ะค่ะ ชอบเปิดเพลงไปด้วยไหมคะ? ชอบมีเพลงในขณะที่ทำงานไหมคะ? หรือว่าชอบทำงานเงียบ ๆ
ครับ ว่าตรงนี้ คือแล้วแต่มากกว่าครับ
อืม
แล้ว แล้วแต่ว่า ว่า ไอ้ตอนนั้นกำลังทำ ที่ทำอยู่เป็นลักษณะไหน ใช่ครับ ถ้าเกิด เป็นอะไรที่มันต้อง concen centrate เนี่ย
งานอะไร? อืม ค่ะ
บางทีก็อาจจะปิด
ค่ะ
แต่ว่าต้องดูก่อนนะว่า ว่าพอมัน concentrate แล้วบางที ไอ้ที่เราเปิดอยู่ บางทีมัน มันเข้าผ่านไป แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญ อะไร ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ารำคาญก็จะปิด ใช่ครับ ประมาณนี้ครับ
<chuckles> ค่ะ อ๋อ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยไหมคะ? อืม อาจจะ
เออ แล้วคุณบ้านน่ะครับ ก็
ค่ะ อาจจะชอบที่จะ ที่จะ เงียบ ๆ ทำงานเงียบ ๆ เหมือนกันค่ะ เพราะว่าเหมือนกับบางครั้งถ้า ถ้าทำงานแล้วมันต้อง ต้องโฟกัสมากมากเนี่ยมันแอบจะไม่มีสมาธิ <chuckles> ในการฟัง ก็ ก็อาจจะอยากปิด อยากให้ทุกอย่างมันเงียบแล้วก็ทำงาน แต่ว่ามันก็มีงานบางอย่างที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น แล้วก็อยากจะมีเพลงเปิดฟังคลอ ๆ ไปด้วย ใช่ไหมคะ อืม แล้วชอบเหมือนกัน อย่างเช่นแบบทำ ค่ะ
ก็แล้วแต่อะครับ อืม อะฮะ ใช่ ใช่ครับ แต่ว่า ยังไงนะครับ?
อย่างเช่นทำอาหาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะชอบแบบว่า เปิดให้มันมีเสียงฟังไปด้วย อะไรอย่างงี้ อืม
อ๋อ เราไม่ต้องโฟกัสมากไงเนาะ ก็ได้ ชิล ๆ
ใช่ค่ะ ค่ะ
แต่มัน ผมว่าเปิดไว้เนี่ย อ่า มันมีสิ่งที่แตกต่างกันนะ สำหรับผมเองที่ ประสบการณ์ที่ว่า เปิดกับไม่เปิด
ค่ะ ค่ะ อืม ยังไงบ้างคะ?
ซึ่งอันนี้อยู่ที่แนวเพลงนะ ถ้าเกิดเปิดเป็นแบบ อ่า พวก Lo-fi ที่ไม่ได้มีเนื้อร้อง มีอะไรเป็นแบบ ทำนองคลอ ๆ ไปอันนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดเป็นพวก อ่า เพลงที่มีเนื้อร้องอันเนี้ย บางทีงานมันจะเสร็จช้า เพราะว่าเราจะร้องตามง่าย
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ <chuckles> เพราะว่าจะไปร้องอยู่ด้วยค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ อาจจะแบบเปิดคอนเสิร์ตไปด้วย อืม
ใช่ ๆ ไอ อันนี้คือแบบ ใช่ อันนี้คือปัญหาหลักที่สังเกต แบบมันจะช้าลงไปนิดหน่อย ใช่
<chuckles> ค่ะ อ๋อ จริง ๆ เพราะว่าบางทีเราก็เผลอว่า ตัวเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในบอยแบนด์นั้น <chuckles>
ใช่ ๆ
เออ ค่ะ จริง ๆ แล้วก็ ก็ชอบที่จะแบบมี ให้มีเสียงคลอ หรือให้มีเสียงอะไรอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะ แบบเหมือนกับแบบว่าเวลาอยู่เงียบ ๆ อยู่บ้านเงียบเกินไปอะค่ะ มันก็รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปอะ ขอให้มันมีแบบเสียงอะไรขึ้นมา อาจจะแบบบางครั้งเปิดพอดแคสต์ เปิดเสียง เปิดยูทูปอะไรให้มันมีเสียงคนคุยกันน่ะค่ะไปด้วย แต่อย่างที่ คุณหมวกบอกว่า ถ้าเรา บางทีเราโฟกัสไปที่งานแล้วอะ แทบจะไม่ได้ยินเสียงที่เราเปิดไปเลย เออ เพราะว่าแบบโฟกัสมาก ๆ จนลืมไปเลยว่า มีเสียงเปิดอะไรรอบข้างอยู่ อืม
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ บางทีโฟกัสไปอะมันก็ ถ้าเราไม่ได้เปิดกรอกหูขนาดนั้น มันก็ไม่มีปัญหา อะไรมากหรอก ถ้าพูด ถ้าพูดจริง ๆ เนาะ ใช่
ค่ะ อืม อืม อาจจะแบบแค่เปิดเป็นเพื่อน ให้มันอยู่ มีเสียงอยู่ในห้อง อืม ค่ะ
ใช่ ๆ แล้วคุณบ้านคิดว่า เวลาทำงานเนี่ย คือการทำงานในที่เงียบ ๆ เนี่ย ที่เรา ร โฟกัสได้ง่าย ๆ เนี่ย มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ คิดว่ามีผลนะคะ มีผลแน่นอนเลยอะ คืออาจจะเคยเป็น อาจจะแบบ อาจจะ เอ่อ แชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า ตอน ตอนเรียน สมัยเรียนแบบนานมาแล้วเนี่ยค่ะ เราเรียน ท เกี่ยวกับทางด้านออกแบบ ทางด้านการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วจะ ใช่ค่ะ อ อืม จะชอบทำงานเวลาตอนกลางคือ กลางคืนน่ะค่ะ ซึ่งมันจะเงียบมากบรรยากาศตอนกลางคืน ทุกคนแบบเข้านอนแล้วในบ้าน อะไรเงี้ยค่ะ มันอาจจะแบบทุกคน นอนหลับกันหมดแล้ว เรายังทำงานอยู่เลยดึก ๆ แล้วบ้านมันจะเงียบมาก แล้วเหมือนมันจะมีสมาธิดีมากเลยอะค่ะในตอนนั้น ว ห ห้องมัน ถ้าบ้านมันเงียบ ๆ ห้องมันเงียบ ๆ อืม
อื้อฮือ อือ ผมก็ว่าอยู่ วาดรูปใช่ไหม? คือทำ คือตอนนั้นเรียน อยู่แถวบ้านใช่ไหมครับ?
ค่ะ
โอ้! ดี ก็ถือว่าดีนะครับ ถ้าบ้านอยู่ใกล้ ม. เพราะว่า คือถ้าเกิดไปอยู่หอเนี่ย แน่นอนว่า ยังไงก็ต้องทำกลางคืนเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือ ส ข้างห้องอะแล้วเอย กินบงกินเบียร์กันนั่นแหละครับ นี่คือประเด็นหลัก
อือ ค่ะ ค่ะ <chuckles> เออ คือไม่ คือเคยลองแล้วว่า ไป ไปทำงานกับเพื่อนตอนกลางคืนที่หออะ มันไม่เคยได้งานน่ะค่ะ มัน ได้ แต่ไป เที่ยว มันได้แต่แบบความสนุกสนานมากกว่า เออ ช
ใช่ ใช่ ๆ มันจะเป็น มันจะเป็นประมาณนั้นมากกว่า ใช่ <chuckles> ใช่
ค่ะ เคยคิดเหมือนกันว่า เพื่อนที่เขาอยู่หอด้วยกัน หรือเขาทำงาน ที่เพื่อนที่บอกว่า เนี่ยเดี๋ยวไปทำงานที่หอเพื่อนด้วยกันนะ เขาได้งานได้ ได้ยังไงอะค่ะ? ในเมื่อแบบคุยกันสนุกขนาดนี้เนี่ย มัน มันได้งานได้ด้วยเหรอ? อะไรเงี้ย มัน มันแบบงานมันไม่ค่อยคืบหน้าอะค่ะ มันไม่ค่อยเสร็จอะ อือ ก็เลยรู้สึก
ได้ทีก็เกือบเช้าแล้วแหละครับ นะครับปกติ
จริงค่ะ สุดท้ายก็เลยต้องหอบงานกลับมาทำที่บ้าน แล้วแบบ โอเค กลับทำที่บ้านให้เสร็จ แล้วค่อยไปหาเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างงั้นไป เพราะว่าถ้าอยู่หออะ คือไม่จบ
อืม
เดี๋ยวชวนกันออก เดี๋ยวหาอะไรกิน เดี๋ยวแบบไปที่นู่น เดี๋ยวไปที่นี่ เดี๋ยว เออ ใช่ไหมคะ มันไม่มีคน
หาอะไรกินดีนี่ นี่พ็อยนต์หลักเลย หมดแล้วก็ลงไปต่อ ใช่
<laughs> ค่ะ อืม ใช่ไหม <chuckles> แต่ว่าพอบ เพ่าะ พอเงียบ ๆ แล้วมันแบบ มันได้คิด มันได้อยู่กับตัวเองอะค่ะ มันแบบ เหมือนสมองมันแล่นกว่า
ใช่ ๆ ๆ ผมเองก็เหมือนกันนะ ก็จะคล้าย ๆ กัน เวลาคิดอะไร แต่ว่า
อืม ค่ะ
อ๋อ มันแล้วแต่ตรงที่ว่า ถ้าเกิดผมใช้ความคิดสร้างสรรค์นะ ผมก็ไม่ค่อย ผมไม่ค่อยทำอะไรที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์เท่าไร ยกเว้นตอน อ่า
<chuckles>
เล่นดนตรีเนาะ เพราะฉะนั้นมันจะ
อ๋อ
เป็นการคิดแบบ คิดลึกคิดนู่นคิดนี่เสียส่วนไหล่ เพราะฉะนั้นบางทีมันก็คือ มันไม่ต้องมี มันไม่ต้องมีเพลง เราไม่ เราไม่ต้อง คือมันไม่มีเพลง แต่ว่า ม ถึงมันจะเงียบ ใช่ไหม ถึงว่ามันจะเงียบ แต่มันมีเสียงในหัวอะ อ่า อ พอนึกภาพออกไหม?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
ใช่ คือ คือ คือเราก็ต้องคิด คิด คิดเสียงอยู่ในหัวว่ามัน อ่า อย่างนู้นอย่างงี้ เราจะทำประมาณนู้นประมาณนี้ มันคล้าย ๆ ตรงนู้นตรงนี้ ใช่ คือ พอมันเงียบเนี่ย เสียงในหัวมันจะชัด ซึ่งถ้าเกิดเราไปเปิด เปิดแทรก อย่างเงี้ย บางทีมันตีกัน บางทีมันก็
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อ อ๋อ เพราะเรากำลังคิดเพลงอยู่ ก <chuckles> เออ ใช่ อ๋อ อืม ค่ะ แล้วถ้ามันมีเสียงรบกวนรอบข้างล่ะคะ ในขณะที่เราต้องการความเงียบอะค่ะ จะทำยังไง?
อาจจะไม่ได้อะไรเลย ใช่ ๆ บางทีอาจจะไม่ได้เลย ประมาณนั้นครับ อืม อัน อันเนี้ย อืม คือทำ ทำอะไรยากนะ เพราะว่าผมไม่มีพวก เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นพวกที่มัน หูฟังตัดเสียงรบกวนน่ะ
อืม อื้อฮือ ค่ะ
คือถ้าเกิดจะใส่ จะใส่ตัดเสียงรบกวนเลย ก็คือต้องเปิดเพลงเลย ให้มันแบบไอ้นี่อยู่แล้วเนาะ ในหู ซึ่งถ้าจะแบบว่าใส่แล้วมันแบบตัดเสียงรอบ รบกวนรอบข้างเลย อะไรอย่างเงี้ย ไม่ ไม่มีเลย สำหรับผมนี่ คือ ช่วย อะไรไม่ได้ ยากเลยเหมือนกันครับ เพราะว่ามีเสียงรถ เสียงมอไซค์ นู่นนี่นั่นต่าง ๆ เต็ม ก็เป็นปกติ
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อืม ปัจจัยภายนอกเนาะ เราควบคุมไม่ได้ อืม
ใช่ ๆ เพียง เพียงแค่ อ่า ให้ชินเฉย ๆ แต่ก็จะมี บาง ย อันที่ อ เวลาเราต้อง เราต้องอัดสงอัดเสียง หรือว่าต้องใช้ อะไรพวกเนี้ย มันก็ต้องมี
ค่ะ ค่ะ
ก็ต้องไปหาอุปกรณ์ หรือว่าใช้พวกบางอย่างเสริมเพื่อที่จะทำให้แบบเสียง เสียงรบกวนรอบข้างอะ น้อยที่สุด ใช่ ครับ
น้อยที่สุด อืม อ๋อ แล้วอย่างเวลานอนนะคะ ถ้าเวลานอนแล้วมีเสียงนิดหน่อย กับแบบ เออ มีเสียงกับ หรือว่าต้องนอนแบบเงียบที่สุดคะ ถ้ามีเสียงนิดหนึ่งนอนหลับไหม?
ไม่มีปัญหาครับ ของผม ของผมเรื่องเวลาจะนอนตอน จะมีเสียงไม่มีเสียงคือไม่มีปัญหาเลย สำหรับผม ผมนอนได้เพราะว่า
อือ เป็นคนนอนง่ายมาก อือ
ถ้าคือ คือถ้าเกิด คือมัน ถ้าเกิดมีคนกรนน่ะจะรำคาญแหละ แต่นอนได้ไหม? ก็นอนได้ แต่มันก็รำคาญอยู่ดี ใช่ ทางคุณบ้านล่ะครับ เป็นไงบ้างครับ?
ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ เออ น่าจะ ได้เหมือนกันนะคะ แบบอาจจะอยู่จนเคยชินมั้งคะ เหมือนแบบจริง ๆ เคย เคยอยู่ที่ที่แบบเงียบ ๆ มา แล้วก็เหมือนย้ายที่อยู่ไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งมัน ซึ่งมันอยู่ติดกับถนน ถนนที่ค่อน ค่อนข้างจะพลุกพล่านรถแบบ ตลอดเวลา คิด ตอนแรกคิดว่า กลางคืนเนี่ยมันจะดีขึ้น แต่คิดว่า มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย เพราะว่าพอบรรยากาศมันเงียบเนี่ย เสียงรถรามันชัดมาก ใช่ มันเหมือนได้ยินชัดกว่าทุก เออ ชัดกว่าปกติ แล้วก็จะขยันมีแบบ ค รถมาบ่อย ๆ แต่พออยู่ ๆ ไปมันก็ มันก็อยู่ได้นะคะ มันก็แบบเหมือนแทบจะไม่ได้ยินไปแล้ว <chuckles>
อืม ติดถนนเนี่ยแย่อยู่ อา ใช่ครับ มันจะดัง มันจะดังเป็นพิเศษ ใช่ ๆ ๆ ใช่ แต่ผมว่า คือติด ติดถนนใหญ่ยังโอเคนะ แต่ถ้าติดทางด่วนนี้ผมว่าน่าจะลำบากอยู่นะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ใช่ คือ ผม ผมก็สงสัยเนี่ยคือ คือผม ผมเอาจริง ๆ อะ ผมว่าเรา ผมก็เห็นบ้านที่เขาขาย ที่ว่าเขาเป็นแบบบ้านติดทางด่วนเนาะ เอาจริง ๆ ก็คือขายเยอะเหมือนกัน
ก็ อืม ค่ะ ค่ะ แต่ประกาศขายเนาะ อืม
ใช่ บ้านติดทางด่วนตอน เขาเรียกว่าอะไรอะ ตอนโครงการเสร็จใหม่ ๆ ก็เสนอขายยังดี ก็เห็นขายออกง่ายนะ แต่สักพักก็คือเริ่มมีคน ก็ เขาก็เริ่มขายออกกัน นู่นนี่นั่น ใช่ ผมก็คิดว่า คือเราก็ไม่เคยอยู่หรอก แต่คิดว่าที่ ที่ผมเรียนมาเนาะ ผม ผมเรียนผมก็รู้ อ่า มลภา มลภาวะทางเสียง มันก็ทำให้เรารู้ว่า เอ่อ เสียงตรง ทางด่วนนะครับ ตรง ตรง barrier ทางด่วนน่ะ เสียงมันจะดังมาก
ค่ะ <chuckles> ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม อืม อ๋อ เพราะมันสะท้อน ค่ะ
คือเสียงมันจะดังมาก แล้วก็ ใช่ครับ แล้วก็จะมี แล้วยิ่งมันมีรถผ่านไปผ่านมาตลอ แทบจะตลอด มันทำให้
อืม
ดังมาก ผมก็เลย ใช่ผมก็เลย ถึงจะไม่เคยอยู่แล้ว เพราะว่าจะแบบ เออ มันก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละที่ คนเขาน่าจะแบบอยู่กันไม่ได้ ถึงมันอาจจะสะดวกก็จริงเนาะ เพราะว่ามันจะขึ้นทางด่วนไปนู่นไปนี่ได้ แต่มันก็อาจจะต้องแลกนิดหนึ่ง
จริง ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ จริง อ่า เคยแบบ เคยอยู่ที่หนึ่งที่ ที่มันไม่ได้ มานี่ ไม่ได้เรียกว่าติดนะคะ แต่มันก็ใกล้มันก็เหมือนว่ามองไปเห็นน่ะค่ะ อยู่ อยู่คอนโดที่หนึ่ง ที่มันยังมอง มองไปเห็นกับทางด่วนหรือถนนใหญ่นั้นเลย ก็ ก็คือพอกลางคืนหรือเวลามีแบบรถ emergency รถฉุกเฉิน รถอะไรที่เขามีเสียงดัง ๆ เสียงชัด ๆ น่ะค่ะ มันได้ยินน่ะ มันได้ยินมาถึง มาถึงห้องอะ ในขณะที่เรารู้สึกว่า มันก็ไกลพอสมควรนะ แต่ว่า อื้อฮือ
อืม ใช่
มันก็ อานุภาพก็รุนแรงอยู่
ใช่ คือ คือกัน อ่า กำแพงกันลมไงครับ กำแพงกันลมตรงนั้นมัน ช่วย มันขยายเสียง ใช่ เสียงมันเลยเป็นอย่างงั้น
ค่ะ อ๋อ โอเค อ๋อ เพิ่งเข้าใจว่า มัน เรื่องของกำแพงกันลม มันมีมาช่วยอีก อืม
ที่นี้นี่ ใช่ครับ คือ คือจะเอา จะไม่ จะเอาออกก็ไม่ได้แล้ว เพราะว่าบน มันอยู่บนสะพาน รถอยู่บนสะพาน ถ้าเอาออกก็จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
อืม ค่ะ
ใช่ ๆ ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องมีครับ แต่ว่าจริง ๆ คือเขาจะ เอ่อ ตอนผมไปอบรมคือเขาจะคำนวณ เรื่องเสียงไม่ให้เกินอยู่แล้วครับ ถ้าโดยปกตินะ เขาจะคำนวณเรื่องเสียงว่า จะไม่ให้เกินเท่านี้ ตรงนี้ ในเขตอาศัย ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้ว แล้วเวลาฟังเพลง เง่อะ ฟังเพลง ชอบฟังเพลงแนวไหนอะคะ?
หมายถึงตอน อ่า ทำงานเหรอครับ? หรือว่า
ทำงาน ค่ะ
ถ้าเป็นตอนทำงานก็จะฟังเป็น Lo-fi เป็น Lo-fi ที่เป็นแบบ
อืม
Lo-fi อะครับ ที่มันเป็นเบสเบา ๆ นู่นนี่นั่น ไม่ ไม่มีอะไรเยอะแยะ ใช่ หรือไม่ก็เป็นแบบ
ค่ะ เพลงบรรเลง ค่ะ ค่ะ
พวกซิตีพอป พวกแจ๊ส หรือ Blues ประมาณนี้ จะไม่ฟังเพลงหนัก ใช่
อืม ค่ะ อือฮึ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงนั้นด้วยไหมคะ? ว่า แบบช่วงนี้อารมณ์ยังไง? กระฉับกระเฉง ฮึกเหิม หรือว่า เบา ๆ สนุกสนาน ยังไงก็จะแบบเปลี่ยน อะ เปลี่ยนเพลงไปด้วยไหมคะ?
ก็แล้วแต่อะ มัน เอาจริง ๆ มันแล้วแต่ Playlist อะครับ คือ Playlist เดิมก็ ส่วนใหญ่ Playlist มันก็จะ เขาก็จะเอา มันก็จะเอาเพลงเดิม ๆ มาให้อยู่แล้วอะ ซึ่งก็ไม่ได้ฟังอะไรใหม่ ซึ่งอันเดิม ๆ เรา เราก็ชอบอยู่แล้ว
อ๋อ อ๋อ แต่ไม่ได้จัด Playlist ใหม่เป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ?
ไม่ครับ ๆ คือผมพอใจไอ้ที่ Sportify จัดให้ครับ <chuckles>
<chuckles>
ใช่ ๆ
แต่เขาก็จะเรียนรู้ เนเชอร์ เราประมาณหนึ่งนะคะ ถ้าเราแบบเหมือนคัด เอ่อ ค้นหาเพลงไหน? เออ
ใช่ครับ คือเรา เราเซิร์ชอันไหนบ่อย ฟังแบบไหนบ่อย เขาก็จะ
ค่ะ จัด Playlist มาให้
ทำ Algorithm แล้วก็ ใช่ ให้จัด Playlist คือ คือมันฉลาดนั่นแหละครับ อือ เราเลย เราเลยไม่ต้องไปแบบไปจัดอะไรเองบ่อย ใช่
อืม อืม อืม อ๋อ เออ น่าสนใจมากเลยในการฟัง ชอบ ก็เหมือนกันค่ะ แต่อาจจะชอบฟังแบบคนไหนที่ชอบอยู่แล้ว ร ก็ ก็จะฟังบ่อย ๆ หน่อย อะไรเงี้ยค่ะ แบบ แล้วก็จะขึ้นอยู่กับงานตอนนั้น หรือ ย จังหวะอารมณ์ตอนนั้นน่ะค่ะ อาจจะอยาก กระฉับกระเฉง อาจจะอยากตื่นเต้น อะ อยากฮึกเหิม ไรเงี้ยค่ะ มันก็แล้วแต่ แต่ช่วงเวลา แล้วแต่การทำงานในช่วงนั้น
แล้วคุณบ้านล่ะครับ? แล้วแต่
อืม วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้ อะไรนะคะ? ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการฟังเพลง ค่ะ หรือยังไงไว้ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
โผะ สะก๊อ ก็ต้องทับ ทำ ทำอะไรนะ? ได้ครับ ค่ะ เปล่า ได้ครับ ๆ ครับ ขอบคุณมากครับคุณบ้าน ครับ ๆ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ